Nah, pengaruh juga Kak sebenarnya kan, <clicks tongue> mmm, apalagi kan terkait kerjaan. Tapi sebenarnya kalau di kantor aku tuh kan selesai kerja itu mungkin kita jam berap jam 5 atau setengah 6 lah paling lambat tuh sebenarnya aktivitas di kantor udah selesai, kan. Nah tapi kan, kadang ada-ada aja yang mau dibicarakan kan, Kak. Nah, kalau aku sebenarnya tuh punya prinsip bahwa, ya kalau misalnya udah nggak di jam kerja, pasti aku akan membatasi balas pesan itu. Kalau pesan penting doang aku akan akan bi akan balas kan, Kak. Tapi kalau nggak yang penting-penting aku akan apa, tunda itu sampai keesokan harinya, nah. Sebenarnya kalau yang WhatsApp ini lebih mudah dikontrol, selain orang-orang tuh sebenarnya nggak mau juga saling mengganggu. <chuckles> Kalau di kantor aku. Nah jadi gitu, Kak, kalau WhatsApp tuh, ah, mudah lah gitu mengatur, Instagram ini Kak yang menjadi, eee, kebiasaan itu. Mhm.
Hmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mmm. Hmm, bener sih. Iya, oke. Oke oke. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ada momen yang spesifik nih, yang biasanya tuh bikin kamu tuh HP-nya masih dibuka nih, padahal udah mau tidur juga, gitu? Selain tadi ya, nonton apa, nonton, eee, vlogger kesayangan kamu, konten-konten gitu, ada nggak yang lainnya?
Mhm. Konten-konten, mhm mhm. Nah, yang lain, mmm, yang lain itu, Kak, biasanya aku tuh sering banget yang namanya streaming, eee, film, Kak, di Netflix. Nah, itu juga sebenarnya ada kebiasaan aku sering banget tuh ada satu film series favorit aku ya, aku tuh lagi maraton juga ya Stranger Things, nih, eee, Stranger Things. <laughs> Nah, jadi dul dulu kan pernah nonton tapi kayak, eh pengen nonton lagi, gitu loh. Namanya apa ya, pengen nonton ulang gitu kan, Kak. Nah, itu sering juga tuh buat aku kayak eee, apa namanya, tidur tuh larut malam kan apalagi dia ud udah ada nih kemarin tuh yang series yang baru tapi aku belum sempet nonton, kan. Jadi kayak, wah ini menarik banget ya, menarik banget. Wah itu bisa, Kak, sampai jam 1 kan. <laughs> Nah, itu juga yang menjadi, mmm, apa, permasalahan tapi enggak yang setiap hari, Kak, kalau yang Netflix ini. Biasanya, mmm, kalau misalnya lagi stress, lagi butuh hiburan itu baru ya. Tapi kalau yang Instagram ini, Kak, nggak stress, nggak senang, nggak se sedih, kayaknya buka terus, <laughs> gitu. Jadi itu sih du dua yang sering aku buka ya, mhm.
Hmm, bisa oke. Apa tuh? Oh, Stranger Things, mhm. Mmm. Mmm. Mmm. <laughs> Oke oke. Tapi kamu tuh ngerasa nggak sih kan, kamu kan tiba-tiba kayak ngerasa pengen apa, membatasi gitu ya untuk melihat scrolling sosial media ataupun nonton Netflix di film kesayangan kamu, gitu. Kamu tuh ngerasa nggak sih ada tanda-tandanya kalau tubuh atau pikiran kamu tuh yang kamu rasakan, nah ternyata kamu tuh ngerasa, oh ini udah kebanyakan nih, itu kenapa gitu biasanya?
Mmm, oke. Mhm.